Si dice sempre "sbagliando si impara" e quindi volevo parlare con te oggi di questa cosa e farti una domanda specifica: volevo che tu mi raccontassi un errore, qualcosa che hai ritenuto, sì sicuramente sbagliato, ma nell'errore hai imparato qualcosa.
Allora, ti dico la verità, se devo essere sincera al 100% di errori ne ho fatti proprio una valanga che neanche hai idea,
Come tante pe ma come tutti no?
Sì, sì ne ho fatti tantissimi. Ehm, allora molti, ehm, li ho fatti soprattutto in adolescenza, ma anche proprio magari ecco a parte che li faccio tuttora, ecco, non è che sono non non sono scampata a questa <chuckles> sì. Ehm, però allora, ehm, mi è capitato molte volte di fare errori soprattutto in viaggio e ti devo dire alcuni sono stati anche ecco l'abbiamo scampata per un pelo, perché altrimenti si sarebbero, ehm, presentate situazioni un po' spiacevoli, uhm, quindi ne ho fatti tanti. E se vuoi ti racconto, uhm, quello là, ecco, che mi ricordo un po' meglio, di un viaggio che ho fatto con una mia amica.
Eh. Esente da errori. <chuckles> Mh-mh. Ah. Vai.
Allora stavamo a Bratislava
Ah-ah.
e Bratislava comunque è una città molto carina, però molto piccola. Noi ci sta ci siamo state per qualche giorno e quindi a un certo punto ci siamo dette: "Ma perché non andiamo a farci qualche u un giorno di gita fuori porta?" Allora ci è venuta l'idea di, ehm, prendere un Flixbus e andare a Vienna che distava poche ore, uhm, costava poco il biglietto, abbiamo detto: "Oh, già che ci siamo, facciamolo."
Ah-ah. Ah, beh. Un po' dis vabbè distante, mediamente distante, non troppo però
Sì, no, era abbastanza vicino alla fine parte presto la mattina e si torna la sera, ci si fa 1 giornata piena in un'altra città, quindi è fattibilissimo e poi mentre si sta sull'autobus comunque si può dormire, si può guardare un film
Ah-ah. Mh-mh. Certo sì, sì, sì.
si recupera anche un po'. Ehm, allora abbiamo preso questo Flixbus, siamo arrivati a Vienna, è stato una giornata è stata una giornata molto carina, molto simpatica, io non ero non ero mai sta no sì forse ero stata a Vienna, non mi ricordo, forse era la prima volta che so stato a Vienna e, ehm, era anche il periodo di Natale quindi i mercatini ecc
Ah bello allora.
Sì, sì bellissimo. Allora, ehm, il pomeriggio tardo era già buio, ovviamente, e noi ci dirigiamo verso quella che era la stazione da cui eravamo arrivate la mattina.
Ah-ah. Sì.
Allora aspettiamo, e c'era scritto di arrivare circa 30 minuti prima. Allora aspettiamo, aspettiamo l'autobus non arrivava. Di solito comunque i Flixbus arrivano con un largo anticipo perché con con gli autisti, ehm, si mettono fuori, mangiano, si fumano la sigaretta, quindi ecco arrivano, ci s lì non c'era niente. Ma non c'era proprio nessuno, non c'era una persona.
Certo. Neanche ecco quindi, ehm, avete avuto ini iniziato ad avere un po' un sospetto.
Eh sì perché veramente non c'era anima viva in quella stazione, a differenza invece della mattina. Quindi noi ci siamo fatte una domanda abbiamo detto: "Ma <sucks teeth> non è che abbiamo sbagliato stazione, n non lo so." Abbiamo visto i biglietti: effettivamente avevamo sbagliato stazione. Ora il problema principale è che, prima di tutto, sono una persona molto ansiosa. Quindi
<laughs> Ah. Okay. Quindi sei andata nel panico.
io sono andata un po' nel panico. Ma allora non era la fine del mondo, perché comunque, vabbè, mhmm, avremmo preso un albergo, un B&B nel senso non era non eravamo in un paese chissà quanto, ehm, lontano da casa, ecco, era comunque in Europa, si stava abbastanza tranquille; però era anche un fattore economico proprio, magari riprendere i biglietti pagare 1 notte, ehm, a ridosso di poche ore, mi preoccupava un pochino; e poi anche un po' l'ansia che, eh, mhmm mi son detta: "Ma ma sei stupida?" Me lo son detta da sola, ehm, <chuckles> quindi non perché l'avo preso io i biglietti. Ehm
Ma certo. Certo. <laughs> Ah okay. Quindi ti sentivi pure responsabile nei confronti della tua amica?
Un pochino, un pochino, sì. Ehm, eh certo potevamo controllare tutt'e due, eh, però diciamo che chi ha fatto i biglietti sono io e chi parla inglese cioè, chi parlava inglese ero io quindi ero un po' incaricata di questo. Allora, ehm, ci incamminiamo verso l'altra stazione, non mi ricordo neanche quanto fosse distante, rispetto a quella lì dove ci trovavamo, però comunque un po' a piedi c'avremmo messo e ti dico senza questo angelo caduto dal cielo noi non saremmo mai arrivate a prendere l'autobus, ti ho fatto un piccolo spoiler. Allora, uhm, c'era un autobus fermo
Ah, ah. <chuckles> Certo. Okay. Ah. Sì.
io chiedo. Salgo e chiedo: "Ma sai per caso dov'è questa stazione?" Eccetera, perché ero appunto l'unica che parlava inglese e questo signore mi dice: "Guarda ci devo andare adesso, v'accompagno." E io gli ho: "Che bello!" E allora son siamo saliti sull'autobus, ci siamo messe comode, siamo arrivate alla stazione, poi siamo riscese dall'autobus perché, ehm, dovevamo aspettare. Allora, stavamo molto bene lì, poi la cosa como la cosa carina è che questo signore era proprio quello là che poi ci doveva riaccompagnare a Bratislava, ehm, quindi abbia sì abbiamo non so con quale fortuna, a abbiamo trovato lo stesso autobus in mezzo la strada eh. No, è sì è assurdo, ehm, infatti noi eravamo eravamo proprio a parte agitate però era era una situazione di forte stress, per fortuna questo questo signore bravissimo c'ha portato alla stazione. Quindi c'ha salvato un po', ehm, la vacanza da questo punto di vista.
Ah. Non è possibile. È incredibile questa cosa. Ma senti una cosa che e qual è, diciamo, la lezione che hai imparato da quel momento in poi? C'è qualcosa poi che hai compreso, per esempio hai detto: "Non mi non o non ho fatto caso magari al punto di ritrovo del ritorno", eccetera. Qual è la lezione principale che ti sei portata a casa, da questa esperienza?
Allora, ehm, prima di tutto controllare bene la stazione di arrivo e la stazione di partenza che sembrano cose <chuckles> sembrano cose molto scontate in realtà non lo sono, ehm, o meglio non lo erano per me; poi premetto, comunque ero ero piccola eh, non è non ave non ero, uhm, così adulta, ecco. Ero comunque ancora fine adolescenza? Si può dire? Oddi
<laughs> Sicuramente, davvero. Eh, ve poi ci sta anche a volte di proprio di fare degli errori perché si è presi anche magari ecco dalla dall'euforia del viaggio no, del della situazione.
Ma sì. Sì, sì, infatti mhmm, ci sta, è comunque un episodio che ricordo in modo divertente, ecco. Però sì, lì per lì mi ha mi ha fatto cambiare molto l'approccio che ho con le prenotazioni. Io già di mio, come ti ho detto, sono molto ansiosa. Adesso lo sono diventata ancora di più. Ehm, quindi ancora di più, sì, nella preparazione sono proprio scrupolosa nel studiarmi tutte le stazioni, tutti gli orari anche. E, ti dico, per fortuna che comunque noi eravamo arrivate con largo anticipo, perché se fossimo arrivate proprio su quella mezz'ora precisa di anticipo, noi non saremmo non avremmo incrociato quell'autobus. Perché lui stava proprio partendo in quel momento, ed era molto prima di ehm, sarà stata 1 oretta prima della partenza. Mhmm, quindi per fortuna che già all'epoca sia io, sia la mia amica eravamo, mhmm, comunque puntuali per quanto riguarda ecco, questi questo tipo di appuntamenti, ehm, l per gli autobus, i treni. Quindi già questo è mhmm, un qualcosa che già sapevamo, però sicuramente, ecco, è prendere un po' meno alla leggera i biglietti e soprattutto non leggerli all'ultimo ecco, cioè leggerli quando quando si prenotano, è il minimo.
Dopo que <chuckles> dopo questo episodio. Certo. Ah-ah. Mh. Certo. No ma senti ti volevo anche chiedere un'altra cosa: tu poi hai detto che questa lezione ti ha fatto diventare ancora più scrupolosa ma a volte anche, essendo tanto scrupolosi, può capitare una svista, un problema, una mancanza, una dimenticanza. Ti è mai capitato, nonostante gli scrupoli, di fare qualcosa e di dirti: "Ma come ho fatto a non pensarci i essendo così attenta magari a organizzare un viaggio oppure un'altra cosa? T'è mai capitato?
Sì <exhales> assolutamente. Sì, sì, sì, uhm, molto spesso anzi, ehm, sempre corse, <chuckles> sempre in quell'età comunque, ecco, anche se magari era passato da poco, ehm, quel quel fatidico errore di cui ti ho parlato, ehm, comunque non è che ho cambiato proprio immediatamente il mio approccio. Mi è capitato molte volte di perdere i treni, e aerei, ti dirò, l'ho perso soltanto 1 volta o meglio ehm, gli aerei no, ne ho persi 2 però 1 volta non è stato per colpa mia. Quindi, ehm eh no, in realtà tutte e 2 le volte perché 1 volta è stata ehm, è stata colpa di mio padre e 1 altra è stata colpa della compagnia aerea che ha fatto ritardo.
Molto spesso, addirittura. Mh-mh. Ah, okay. Ah. Vabbè lì però <chuckles> senti ma invece, m ehm, parlando proprio della vita privata, c'è qualcosa che ti è successo e che ti ha insegnato magari ad aprire gli occhi, magari un un incontro che pensavi fosse, uhm, migliore di quanto poi si è rivelato, oppure anche riguardo il lavoro, lo studio: c'è proprio qualcosa che d qualche episodio particolare dal quale hai tratto veramente una lezione importante?
Mhmm, sì assolutamente. Ehm, ti dico, visto che io sono ormai ho preso un master in scelte sbagliate perché ne ho fatte, penso. <chuckles>
Mh. Ah! Quindi sei una <chuckles> un PhD! ne <chuckles>
A praticamen sì, ci sto arrivando ecco, sto
Okay. <chuckles>
però ci sto. Sto lì lì per prendere il mio PhD.
Fantastico.
Mh. Sì, sì, a parte scherzi sì, tantissime volte. Allora
Vai raccontami raccontami raccontami quello che proprio è stato fondamentale per capire quella cosa, che senza quella esperienza non ci saresti arrivata.
Allora, vado proprio indietro nel tempo, ancora più indietro rispetto al viaggio che ti ho raccontato e arrivo al secondo superiore. Io, in secondo superiore, premetto, studiavo materie scientifiche, andavo allo scientifico. Quindi ero fissata con la matematica, l'astronomia, tutte queste cose, bellissime per carità, bellissime, però non fanno per me, semplicemente non fanno per me e io l'ho capito un po' troppo tardi. Allora, il mio errore principale è stato proprio scegliere una un indirizzo scientifico al 100 %, perché io in matematica sono un asino, veramente. Io cioè a per capire una cosa poi ci arrivo alla fine eh, però per capire una cosa che magari un'altra persona ci mette, non so, 1 ora io ci metto 2 giorni, quindi sono proprio lenta.
Sì. Mh-mh. Ah, okay. Ah-ah. Bello, certo. Mh. Okay. <chuckles> E cos'è che ti ha spinta a a a scegliere quella quell'indirizzo, d'impulso diciamo?
Eh, mi piaceva tanto non è stata in realtà una cosa di impulso, mi piacevano tanto le stelle, a me piaceva tanto l'astronomia, io ero proprio fissata, avevo avevo un telescopio, avevo ho ancora adesso tanti libri di astronomia, mi guardavo i documentari, ehm sì, i video, era proprio una mia fissa, ehm, alle scuole medie, che mi ha portata proprio a scegliere lo scientifico. Perché ovviamente per andare a studiare astronomia dovevo necessariamente sapere matematica, fisica, queste cose qui. Ehm, purtroppo però sono stata bocciata in secondo superiore ehm e è stato un errore, perché alla fine il mio errore è stato quello: 1 di appunto scegliere un indirizzo sbagliato e 2, uhm, quello di
Ah che bello! Bellissima questa cosa. Certo. È vero. Ah.
uscire un po' troppo, <exhales> dedicare troppo tempo alla mia vita sociale. <chuckles>
Ah, quindi sono state d delle diciamo, delle cause proprio v varie cause, non solo il fatto dell'errore nello scegliere l'indirizzo ma okay.
No. Ma sì te l'ho detto PhD proprio qui, ehm, 'ce sta una matassa di errori <chuckles>
PhD allora adesso esatto, ci sei arrivata. Senti ma allora che è successo quando sei stata, diciamo, bocciata?
Da quando sono stata bocciata è stato rivederlo adesso è o lo rivedo pure con occhio un po', ecco, simpatico, anche se poi lì per lì il mondo stava cade
Una tragedia veramente. <chuckles>
Poi la delusione, uhm, pensavo sapevo di aver deluso i miei genitori, perché poi io, ehm, diciamo che c'è sempre stata questa cosa che mi io ero quella un po' più brava a scuola, mentre mio fratello, ehm, non era proprio non si sposava bene con lo studio, quindi sentivo anche una sorta di respons
Una certa responsabilità, certo.
Esatto, nel portare avanti un percorso, non e lì per lì per me era finita capito, cioè non c'era possibilità di prosecuzione, se si può dire. E quindi, ecco, mia madre lì per lì mi ha pure consolata, anche mio padre perché cioè, se sono ribaltati i ruoli perché io ero disperata. Però poi la cosa buona è che, vabbè, ci son stati anche dei rimproveri, ovviamente, ehm, giustamente e poi ho scelto un indirizzo che mi ha portato alla mia materia, alla laurea che alla fine ho conseguito a e allo studio che sto facendo tutt'ora sulle materie umanistiche. Quindi ecco, mhmm, probabilmente non guadagnerò tantissimo o non troverò un lavoro chissà quanto ehm
Ah okay. <chuckles> Mh-mh. Non diventerai astrofisica, però stai facendo qualcosa che ti piace.
No. <chuckles> Sì, sì, ho trovato un amore verso quella che è mhmm, ecco prima ad esempio mi piacevano più materie come ehm, psicologia, sociologia, invece adesso sono proprio, ehm, catturata da quella che è la letteratura e anche la lingua. Quindi è proprio mi immergo nei libri, ho trovato quest'amore in realtà questo amore l'ho trovato sia alle superiori, ma soprattutto all'università. Ehm, quindi è ho trovato proprio la mia materia. Se non avessi se non fossi stata bocciata, e probabilmente io avrei co proseguito con lo scientifico, quindi mi sarei trovata in tutt'altro mondo adesso.
Mh-mh. Bello. Eh, questa cosa è molto bella che da un errore che che poteva veramente deviare il corso della tua vita, tu hai fatto una proprio una virata verso invece quello che era la tua indole, la tua proprio la co le cose più vicine alla tua identità. Questo è molto bello. Beh, guarda, è stata molto bella questa chiacchierata, ti ringrazio anche per esserti aperta, per avermi raccontato questa storia e ti saluto.
Sì, sì. Grazie a te, è stato un piacere.